É, porque acho que v você aprender uma outra língua demonstra respeito por aquela cultura e curiosidade também, né.
Uhum, é verdade eu concordo muito com você. E então, eu acho que eu gosto muito de de ver informações e e ficar jogando também informações pra pessoa. Aí às vezes a gente tá falando, compra o café e o café tá lá, vamos comer, e aí a gente tá falando tanta coisa, o negócio já tá até frio e a gente
Então Uhum. Sim. <laughs> Mas, assim, uma coisa que eu acho que você vai concordar comigo também, é que por mais que a gente tenha conversas no celular, vídeo, mensagem, nada substitui uma conversa presencial, né?
Hã. Ah, eu concordo. Nada, nada mesmo. Tem horas, eh, eu eu converso bastante com uma amiga minha, que ela é minha vizinha praticamente, a e ela mora na esquina da minha casa, assim. E aí pronto, aí eu falo: "Amiga, eu tô precisando tomar um cafezinho, viu. Bora lá?". Embaixo da casa dela tem uma cro croissanteria, ah, é uma coisa assim, uma loja de croissant. <laughs>
Uhum. Tá. Uma um uma loja de croissant. Tá. <chuckles>
E aí pronto, aí eu falo: "Bora no croissant", aí ela fala: "Tá bom, espera aí". Aí ela se arruma lá, eu me arrumo cá, aí a gente vai, eh, lá também é uma casa de chá, às vezes a gente toma chá, às vezes a gente toma café. Mas é muito bom você ter esse momento, assim, com com uma amiga, né. Eh, distrai, assim, sua cabeça te já tá muitos dias focadas focada no trabalho, focada em casa, no marido, nas crianças, então: "Eu preciso sair daqui, Chega!".
Uhum. Com certeza. É. Total e assim, eh, o olho no olho, o ver alguma coisa acontecendo e uma olhar pra outra e cair na gargalhada. Tem determinadas coisas que o ao vivo, né. É, o ao vivo ele não substitui. O abraço, o o toque na na outra você, né, eu acho que isso realmente é insubstituível.
Uhum. Ai, é tão legal esses olhares de cumplicidade. É verdade.